Şöyle bir kendini kontrol ettiğinde geçmişinde, bugününde veya gelecek planında sen, yeni bir hobiye nasıl başlarsın? Bunları nasıl seçersin?
Eee, şöyle, eee, ben, yeni hobiyi genellikle arkadaş çevremden özenerek başlıyorum.
<chuckles> Etkili. Peki, böyle arkadaş çevrendeki kişiler neler yaparlar? Bu, hep mi böyleydi çocukluğundan beri, yoksa böyle yakın zamanda mı böyle olmaya başladı, biraz açar mısın?
Ev Hı hı. Tabii ki. Şöyle, eee, arkadaş çevrem genellikle sporla alakalı yeni hobilere başlıyorlar ve, eee, böyle, et onlar da etraflarından gördü. Aslında bu bir sarmal, bir zincir gibi. Onlar birilerinden görüyor, onların arkadaşları, ben onlardan görüyorum ve bir anda, eee, rastgele bir, eee, spora başlayabiliyoruz.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> O zaman şöyle, eee, nasıl desem, başlıyorsunuz ama, eee, bir hevesle mi başlamış oluyorsunuz? Bu, sürdürülebilir bir şey mi oluyor? Hayatınızda yer alıyor mu, yoksa, "Ah başladık, tamam bugün yaptık yarına gerek yok." modunda falan mısınız?
Hı hı. <chuckles> Ya Yok. yok. Açıkçası bir, yani, hobiye bu spor olur veya eee herhangi bir oyunla alakalı bir hobiyi de edinebiliyoruz çok hızlıca. Genellikle sporda olanlar eee bayağı üst seviyelere taşımaya çalışıyoruz. Çünkü herkes neredeyse profesyonel sporcu olduğu için üst düzeyde yapıyorlar her başladıkları sporu.
Hı hı. Süper. Hı hı. O zaman ben, burada seni bir durduracağım. Çünkü bu "Herkes profesyonel sporcu olduğu için..." ne demek? Yani, uyduruyorum: İşte, çok iyi bir futbolcusunuz, arkadaş grubu olarak. İşte, ama "Masa tenisinde de çok iyiyiz. Voleybolda da iyiyiz. Badminton'da da iyiyiz. Güreş de yapıyoruz. Sırıkla atlama da yapıyoruz." gibi, böyle bir şey mi anlamalıyım yani? Ne demek istiyorsun?
Tabii. <chuckles> Hı hı. Çok iyi. <chuckles> <chuckles> Yani, şöyle, eee, buna yakın, eee, bizim genellikle yaptığımız sporlar ya, eee, ya, CrossFit eee, koşu, eee, işte, spor salonuna gidip ağırlık kaldıralım. Ya, birçok alanda, eee, iyi olmaya çalışıyoruz. Vücut kompozisyonu açısından ve atıyorum yeni bir spor bulduk, eee, tenis o <laughs>
Hı hı. E O ne demek ya? 1 dakika, yeni bir spor mu? <laughs> Yani, <laughs> böyle, biraz açar mısın? Yeni bir spor bulduk. Ne demek? <laughs> Maden mi bu?
<laughs> Ya, şöyle <laughs> Gibi. Eee, yani sürekli yeni sporlar çıkıyor. İşte, eee, uzun süre CrossFit eee, yeni adı altında şey oldu. Sonra bir, eee, farklı spor branşları, Hyrox diye bir spor branşı çıktı. İşte, bu spor bıra Tabii.
Hı hı. Hı hı. Ama bir şey diyeceğim. Eee, ben, cahil bir insanım. Şöyle anlat lütfen. "CrossFit şudur." diye anlat ya da hiring bilmem ne dedin. Şudur diye anlat, hani, çünkü benim listemde şey var; basketbol, voleybol, futbol işte ne bileyim, mekik çekmek de bir spor yani, hani, benim listem bellidir.
Tabii. <laughs> Doğru. Tamam, süper! Şöyle, eee, CrossFit branşı, eee, birçok olimpik hareketlerin birleş den bu eski, eee, izlediğimiz Naim Süleymanoğlu'nun yaptığı hareketlerden filan yola çıkarak onu biraz daha jimnastikle birleştiriyor. Ve eee, birçok hareketi, eee, farklı tür, eee, işte, antrenman metotlarıyla ya belli dakika içerisinde en çok, eee, şeyi yapan, eee, hareketi yapan mesela. Veya, eee, ımm, bu 20 hareketi art arda bitirebilen gibi metotlarla
Hı hı. Allah, Allah! Hı hı. Ha. İnanılmaz!
Kesinlikle, böyle, çok farklı bir tür. Tabii.
Ya, bir şey diyeceğim. Cahilliğime ver ama, hani, şöyle polislik veya BESYO sınavlarına hazırlanan kişilerin yaptığı parkur gibi mi düşünmeliyim? Hani, her şeyi şu kadarcık kısa bir sürede yapmak gibi mi bir şey CrossFit?
Tabii. Ha ha. Evet, onun biraz daha gelişmişi, biraz daha bence zorlayıcısı çünkü, eee, polislik, askerlik, BESYO parkurlarında çok fazla ağırlıkla alakalı olimpik hareketler olmuyor. Ama burada direkt şey, yani
Hı hı. Evet. Çeviklik var orada sanki.
Kesinlikle, kesinlikle. Çeviklik var, eee, CrossFit'te hem çeviklik oluyor, hem ağır kaldırman gerekiyor, hem koşman gerekiyor. A birçok şeyi, eee, beraberinde getiriyor.
Hı hı.
Ve biz de tabii ki de bunları sosyal medyadan görüyoruz. Eee, sosyal medyadan görüyoruz ve şey oluyoruz mesela. Eee, ya, böyle bir şey çıktı, bir denesek mi? Hani, bir yapsak mı? Biz, işte bunun, eee, stüdyosunu, salonunu bulalım, spor salonunu oraya gidelim, bir deneyelim, hoşumuza gidecek mi? İşte, bunun yarışları varmış, işte, buna mı hazırlansak, böyle, bir gazlıyoruz birbirimizi sürekli.
<laughs> Süper. <chuckles> <chuckles> Eee, çok iyi. Peki, şeyi sorsam, eee, bir de, eee, ayrı bir spordan bahsettin. Onu açar mısın? O nedir? Crossfit'i anladım. Hani, böyle, kişi artık bütün sporcuların "Ben her alanda iyiyim."i, belli bir süre içerisinde kendini kanıtlaması sanki böyle.
Süper. Kesinlikle. Kesinlikle, doğru. Eee, diğer spor, Hyrox diye bir spor. Bu da daha yeni. Yani, yaklaşık birkaç sene içerisinde çıktı. Eee, yeni yeni ünlenmeye başladı. Bu da CrossFit'in eee, olimpik hareketleri çıkarılan versiyonu. <laughs>
O nedir? Hı hı. <laughs> Ne anlamalıyım bundan? Çünkü mesela Crossfit'in adı bir şeyler, eee, şey yapıyor, hani, eee, adla, ııı, uuu, yani, çağrıştırıyor ama Hyrox yani, eee, tamam. E? O olimpikte olanları çıkartınca geriye ne kalıyor ben algılayamadım?
Evet. Evet. <chuckles> Kesinlikle, haklısın. Şöyle, eee, bu, spor dalında, eee, bunun yarışmaları oluyor. Genellikle bu yarışma adı aslında. Eee, bu yarışmalarda şöyle, 1 kilometre koşuyorsun alan içerisinde. Ka bu kapalı alanda oluyor bu antrenmanlar ya da, eee, yarışma. Ama CrossFit mesela açık alanda da olabiliyor. Ama bu, Hyrox %90 kapalı alanda oluyor. Bu kapalı alanda 1 kilometre koşuyorsun, büyük bir hangar gibi düşün. 1 kilometre koştun, durdun.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Hıı. Hı hı. Tamam.
İlk hareketin ne? Mesela, eee, ağırlığı <laughs> 1 kilometre koştum, yeter. <chuckles> Eee, o ağırlığı mesela 100 metre boyunca itmen gerekiyor. 100 kilo ağırlık.
Durmak. <chuckles> Ah! Evet.
Onu ittin, sonra gittin, bir kilometre daha koştun.
He he. Evet. Hatta, böyle, lafını da böleceğim, sanki zihnimde de canlandı. Hatta, böyle, maymun gibi bu, o halkayı diğerine atıyorsun, kollarını kullanıyorsun, zikzak yapıyorsun, yeri geliyor ok fırlatıyorsun. Yeri geliyor, işte, böyle, eee, suyun altından geçiyorsun böyle pla yani şey oluyor sanki bir, eee, parkur oluyor ve o parkuru da her defasında farklı şeyler olup yeri geliyor dük diz düz duvara tırmanıyorsun, oradan atlıyorsun ve, eee, böyle zikzaklı yollardansa evet şu an adını bilmiyormuşum ama böyle gerçekten izlerken kendini büyüleyen, <chuckles> eee, kendini içine çeken videolarmış. Anladım.
Sonra geldin. Heh. Tabii. Evet. Kesinlikle. <laughs> Evet. <chuckles> Bittiyse. Kesinlikle, kesinlikle. Ya, birçok, eee, o tarif ettiği şey de var mesela. Hani, birçok, eee, farklı branş var ve aslında branş da demek istemiyorum da bu bir a organizasyon gibi düşün. Hani, ismi değiştiriyorlar, farklı hareketler ekliyorlar veya farklı, eee, alanlarda yapıyorlar. İşte, ormanın içinde yapıyorlar ve fark farklı bir isim koyuyorlar assı aslında, eee, vücudunun güçlü ve atletik olması gerekiyor. Ama, işte, organizasyon değişiyor, isim değişiyor ve atıyorum, 2-3 sene boyunca bu, eee, organizasyon ünleniyor ve şey oluyor, evet, herkes bunu yapmaya başlıyor.
Hı hı. Evet, evet. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Hatta, böyle, bazen suyun altından 2 metre yüzüyorsun, çıkıyorsun. Bir göletin yanında falan yapıyorlar bazı parkurları. Çamurlara bulanıyorsun. Hatta, böyle, günün sonunda şey de, ödül falan verdikleri de oluyor bu bı yaptık kendi içinde yaptıkları, eee, yarışma içerisinde. Ben
E evet. Evet. Eee. He he.
E böyle, gerçekten hipnotize olduğum dallardan birisidir.
Şöyle, eee, az önce, eee, tarif ettiğin, eee, organizasyona ben, eee, katıldım bu arada yarıştım. Eee, Spartan diye geçiyor ismi, eee, Spartan, eee, yine içinde koşuyu barındırıyor ve aynı zamanda, eee, parkurları var. Eee, dış alanda yapılıyor. Eee, orman gibi yerlerde ya da, böyle, garip gurup, eee, kanyon tarzı şeylerde. Eee, orada, eee, yine koşuyorsun, eee, ve, eee, düz duvara da tırmanabiliyorsun, suyun altından geçiyorsun, eee, ba barda asılı pı ileriye doğru ilerliyorsun, halkalarda yürüyorsun. Kesinlikle, kesinlikle ve bunları, işte, tamamlamaya çalışıyorsun. Buna, işte, Spartan diyorlar. O da yaklaşık
Süper. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. <chuckles> Aynen. Ağaçtan ağaca sıçrıyorsun. Senin tecrüben nasıldı? K sen gittin, sen neler yaptın ve şeyi de merak ettim bu anlatılan şey. Böyle, mesela, normal bir spor salonuna gittiğinde tamam dopamin salgılarsın, tamam kas mas yaparsın ama bu anlatılan spor, hani, bir şeyi sistematik olarak düzenli yapmaktan ziyade her şeye el atıp ciddi bir dopamin, adrenalin salgılatan bir spor. Böyle, biraz bağımlılık yanı, da var. Sanki sen ne hissettin? Senin için o durum nasıldı?
Oh. Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle bağımlılık yanı var. Çünkü o şeyi istiyorsun, bir adrenalin oluyor. Eee, spor salonuna gidince çünkü, eee, antrenman programın belli, eee, evet, eee, bunu yapıyoruz, i ediyoruz, çıktık, bitti, yemek yedim. Sonra ertesi gün farklı bir antrenman programı. Olayın adrenalini artık kaçmaya başlıyor, bitiyor. Yani, çünkü
<laughs> Evet. Aynen. Hı hı. Sıkıcı oluyor hatta.
Tabii, tabii, tabii, çünkü, eee, alışıyorsun. A vücut da sen de
Bu şey, kapağı açılmış kola gibi artık içilesi gelmiyor. <laughs>
<laughs> Kesinlikle katılıyorum. Eee, o o tadı kaçıyor, gazı kaçıyor. Eee, böyle otomatik ve içinden de zaten gidesin gelmiyor. Belli bir süre sonra bırakıyorsun spor salonuna gitmeyi. Eee, bu sporlarda, şimdi, parkur sürekli değişiyor. Eee, farklı antrenman metotlarıyla hazırlanman gerekiyor. Hani, sadece spor salonuna gittim, ağırlığı indir kaldır, eee, çok fazla şey olmuyor, hani, koşman gerekiyor, yüzmen gerek
Aynen. Hı hı. Parkurun zorluğu da değişiyor.
Kesinlikle. Eee
Rakipler de değişiyor. <chuckles>
Tabii, tabii. Ya dünyanın ı dört bir yanından şeyler geliyor. İnsanlar gelip bu, eee, organizasyonlarda yarışıyor ve o insanlar belki senelerce 1 yarışma için hazırlanıyor. Eee, o yüzden birçok alanda güçlü, kuvvetli ve hızlı olman gerekiyor. Hani, düz duvara da tırmanman gerekiyor, bir halatın eee, işte, halata tırmanıp 10 metreye çıkıp, işte, oradaki bayrağı alıp tekrar aşağı atlaman gerekiyor, yani, zor, kesinlikle zor ama o
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Aynen. Tamam sen kendinden bahset, genel konuşma. Senin bu tecrüben nasıldı? Bu illet sana da bulaştı mı? Yani şu an kanında bu virüs var mı? Senle bir bağımlı mısın? <chuckles>
Tabii. <chuckles> E, tabii, ben de bağımlıyım çünkü, eee, yaklaşık, eee, 6-7 ay sonra, eee, yeni bir yarışma var. Eee, ona hazırlanıyorum şu anda. Eee, bu da Spartan yine bu, eee, çamura mamura bulanıldığı, eee, bir yarışma. Şöyle, benim ilk yarışmam yaklaşık bundan bir si buçuk sene önceydi. Eee, Ma Mal Malta'daydı yarışma. Eee, Malta, eee, zor bir deneyimdi. Eee, yani, parkur olarak çok zordu. Eee, hava sıcaklığı, eee, tahmin ettiğimden daha boğucuydu. Çok nemli bir havası varmış Malta'nın, eee, ve, şöyle, eee, ilk başladık, şimdi, ben o zamana kadar zaten hep hazırlanıyordum, zaten koşucuydum, eee, spor salonuna gidiyordum filan, ama çok farklı bir deneyimmiş yani bir bir ben en bir de küçük kategoriye katıldım, 5 kilometrelik kategoriye. Bunun 21 kilometre olanı var, yani, 21 kilometre boyunca koşup, aynı zamanda o parkurdaki hareketleri tamamlıyorsun.
Evet. Hı hı. B bayağı var. Hı hı. Hıı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Wow.
Eee
Senin durumun nasıldı? Yani, o, 5 kilometrede ku be beş kilometre koşup o parkurdaki hareketleri tamamlama, yalnız mıydın? Arkadaşlarınla mıydın?
Ya, şansıma arkadaşlarımlaydım yaklaşık 7-8 kişilik bir gruptuk. Eee
He he, b 7 sekiziniz de elendiniz mi? <laughs>
Yok, 7 sekimizde 7 sekizimiz de bitirdik <chuckles> ve, eee, yaşıyoruz. Hiçbir problem yok, <chuckles> eee, ve o, yani, birbirine yardım da edebiliyorsun grup olduğun için. Iıı, zor bir deneyim. Eee, eh herkesin kaldırabileceği zorlukta değilmiş. Eee, ben kendim hallederim, diyordum ama, eee, çok zorlandığım arkadaşlarımdan yardım almam gereken, eee, parkurlar oldu.
Eh, süper. Hı hı. <chuckles> Tabii.
Çünkü derman kalmıyor, <chuckles> öyle diyeyim.
Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ya, ben bu konuşmadan inanılmaz keyif aldım. Özellikle bu, eee, hani, izlenilen ama adı bilinmeyen sporların da, eee, bir parkur olarak geçiştirilen sporların da bulundukları bölgeye bağlı olarak içinde iç içerdikleri, işte, ımm, parkurun özelliğine bağlı olarak farklı isimleri olduğunu da bilmiyordum. Bana da bir kapı açmış oldun aslına bakarsan. Hı hı.
Tabii, ya. Ya, <chuckles> yani, eee, b iii, konuşulunca daha çok biliniyor böyle şeyler. Eee, ama kesinlikle herkesin 1 kere denemesi gerekiyor öyle diyebilirim. Yani o zorluk ı <chuckles>
Tabii. Ben de seninle aynı fikirdeyim bu arada. Çünkü herkes 1 kere denemeli ve şeyi Hanya'yı ve Konya'yı görmeliler, yani.
Kesinlikle, kesinlikle doğru.
Eee, ben bu konuşmadan inanılmaz keyif aldım. İii, böyle, <chuckles> beni gerçekten aldı, işte, ormandan suyun altında nefesimi tutarak götürme deneyimini, oradan, işte, ağaçtan ağaca zıplama deneyimini, oradan, böyle, içinde, eee, bir, eee, hayvan gibi yatma deneyimine götürdü. Çok teşekkür ediyorum benimle paylaştığın için.
Ben de çok teşekkür ederim. <chuckles> <laughs> Evet, evet. Çok zor. Ben ben çok teşekkür ederim. Ben de çok zevk aldım. Eee, sen de dikkat et. Hoşça
Kendine iyi bak. Hoşça kal.